Heu, bah s avant enfin, heu, j'en avais pr j'avais pris du café 1 fois, enfin une fois, il y a il y a quand même, heu, pas mal de temps et là, je mettais beaucoup beaucoup de sucre et là depuis, heu, je mets plus du tout de sucre, enfin, je prends presque plus de café, je mets plus du tout de sucre et j'en mets que quel qu'un tout petit peu, heu, dans le thé
Et je j je je je pense que le sucre dans le thé déjà, heu, heu, il y a tout qui s'annule, heu, c'est-à-dire la l l'eau, la d la douceur, le le goût des plantes. Heu, et heu, le fait que tout ça sucré, c'est comme si on buvait juste, heu, du sucre avec de l'eau. Tout simplement, donc heu
mais c'est vraiment, minime. Mmh. Oui, après, heu, quand par exemple, je me fais des in là là, heu, on parle de thé, mais quand je me fais des infusions, hem, ça m'arrive aussi de de mettre un peu moins de sucre ou quasiment pas de sucre, heu, puisque c'est fait naturellement, je prends des plantes de mon jardin et et et je les fais infuser, et là, je mets pas de sucre ou très très très très peu, mais vraiment encore moins que dans le thé, mais sinon quand c'est du thé un peu des du thé industriel que j'achète au supermarché, la je mets quand même toujours un peu un peu de sucre. Ça dépend de oui.
Est-ce que vous avez goûté le le le thé aux fleurs? Aux fleurs bleues?
Heu, ça me dit rien, donc non, j'ai jamais jamais vu même je pense, ça me dit rien.
Non. J'ai je n'ai jamais testé autant de thé, un petit peu thé aux fruits rouge qui est très bon.
Mmh. Oui fruits rouges ouais ça c'est c'est l'un des meilleurs que je trouve, heu, personnellement, vu que je consomme pas mal de thé, c'est vrai que c'est le meilleur.
Ouais, heu C'est peut-être un thé à la lavande, je sais pas si ça doit pas exister, c'est une plante. Après, heu, mouais.
Mmh. Ah si si si, ça existe, oui, il y en a ça et du coup, vous vous pre vous êtes pas trop thé, vous vous prenez un peu de, heu, de thé, mais c'est pas votre, heu, votre tasse de thé du coup! <chuckles> Mais OK.
Heu, j'aime beaucoup la menthe. Oh j'en prends ouais c'est occasionnel, heu, j'en prends, heu, quand j'ai envie de m de de faire une pause ou de de penser plus, heu, en prenant, mmh, en en réfléchissant plus sur ouais, sur une langue ou une longueur je ne c'est c'est quand j'y pense, c'est pas ouais, heu, le thé, heu, c'est une occasion ouais.
Mmh. Ça vous OK. D'accord. Oui, c'est c'est pour vous détendre au pire, heu, parce que ça ça excite un p un petit peu moins que le café, enfin, quoique ça dépend de certains thés.
Oh je je s je sens pas. C'est vous pensez que le thé excite dans le fond?

C'est ça, bah après
Quand il fait chaud. Je je sais j'ai entendu dire que quand il fait très chaud, on doit consommer chaud et pas froid.
Mmh. Heu, bah alors c'est c c'est chaud ou, heu, tiédi. C'est souvent chaud ou tiédi, mais c'est vrai que froid non, c'est pas conseillé, ça.. Mmh.
Par exemple, quand on mange un barbecue, on doit manger chaud, heu, le thé, c'est chaud, c'est pas froid ou tiède, selon non c'est chaud p heu, le thé est chaud, le thé, heu, je le bois
Mmh. Le thé est chaud, mais après oui, on peut boi enfin quand il fait chaud, oui on peut prendre, heu, soit du thé, soit quelque chose assez tiédi, heu, mmh.
Pour ça que le thé se refroidit vite et je je je le thé tiède, c'est pas bon, c'est
C'est vrai, ça c'est mmh. C'est pas voilà, c'est c'est pas le meilleur, hein. C'est vrai que ça. Mmh.
Ben il y a quand je le bois chaud avec, heu, je il y a le goût, il y a le chaud, c'est comme quand on ben pourquoi quand on souhaite se rétablir, on et ben on se baigne dans de l'eau chaude qui peut mieux masser, on peut mieux se détendre, ben le thé, c'est pareil. Le thé chaud, heu, lorsqu'on le boit, il a plus d'effluves, plus de bienfaits, il est plus productif que quand il est tiède ou froid. Mais si on aime le chaud, il y a une raison. On aime l'effet que ça produit dans le corps.
Mmh. Mmh. C'est vrai.
Donc c'est tout et heu
Ouais, bah après c'est vrai que le thé enfin après là c'est on est pas dans le thé classique, mais il y a il y a des thés, heu, glacés, enfin des thés, heu, à boire un peu à un peu à la type ice tea. Après ça dépend oui, des personnes comment comment elles aiment. Après c'est c'est vrai que chaud, c'est c'est meilleur à déguster et puis dans certaines religions, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup aussi des
Je sais pas si on peut mélanger le café et le thé. Si le café, il augmente, comme, heu, le la concentration et que le thé, il favorise la digestion et la détente, est-ce qu'on peut les mélanger?
Mmh. Commence Le café co aumen augmenterait la concentration, du coup? C'est
Ouais, le café et le thé, ouais. Eh ben le café si, heu, il augmente l'énergie il aug heu, il, hem
Hein? Ouais, il augmente l'énergie, mais après je s s je savais pas que ça augmentait la concentration, je pensais plutôt que ça ça vu que ça excitait un peu, ça on était pas trop, heu, voilà, heu, attention, heu, mmh.
Ouais, voilà, si ça s'excite mieux, donc heu, est-ce que pour autant on peut mélanger les 2? Heu, petite, heu, dose, je sais pas, j'ai jamais essayé mais de toute façon, heu, je ne Ouais, on peut faire ça, mais je peut-être que le café, c'est suffisant au début et à la fin, on se détend, on boit du thé.
Et c'est b Mmh. Tu dois être très, très Mais le thé, oui, je pense que pour les genres de concentration mmh.
Ou alors toute la journée, on boit des thés des tasses de thé parce qu'on se réveille mieux, on a on on agit mieux parce qu'on est plus détendu, plus léger plutôt que de d'être excitation sur excitation et du sucre et des biscuits. Voilà, on a pas besoin de se on revient au même point, voilà, s'alourdir pour rien, ouais.
C'est ça. Mmh. C'est ça, voilà. Mais oui, le thé c'est le plus naturel, oui, heu, enfin Mmh. C'est vrai que c'est d un peu plus naturel puisque, heu, il y a un peu plus de variétés de d'infusion, de thé noir, heu, vert et tout ça. Mmh. C'est ça, c'est
Oui, les infusions, les fruits, les plantes. Heu, de la menthe aussi, c'est bon.